Sa sang-ayon po ako diyan, napakaimportante po ano na alam natin sa sarili natin kung ano 'yung, ah, pinaniniwalaan nat
<coughs> Mm. Mm, mm.
Nakakatuwa naman po, ah, napapaisip nga rin po ako diyan, eh. Kaya, 'yun po gano'n din 'yung paniniwala ko, eh, na dapat ikaw muna sa sarili mo, pag-isipan mo kung ano 'yung gusto mo ano 'yung ayaw mo para siyempre 'pag ikaw tinanong ka ng ibang tao, hindi kayo madaling
Oo. Oo. Mm. Hmm. Tama.
maaya o madaling maga ah, madaling matukso o madaling tsa kumbaga ah ah ah parang paliko-liko 'yung daan kasi di mo alam kung nasaan ka.
Mm, mm, mm. Tama, tama, 'no. Mm, mm, normal lang naman talaga 'yun 'no, mm.
Mm, pero nap napaisip po ako ano, ano 'yung mga bagay o prinsipyo na hindi mo kayang isakripisyo para lang umayon sa iba?